Alors, toi, comment tu fais pour trouver l'équilibre entre ta vie, heu, professionnelle et ta vie personnelle?
Et bah, alors quand j'étais sur place, quand je travaillais en ts en présentiel, je faisais en sorte de pas ramener le boulot au travail enfin, de pas ramener le boulot à la maison, le plus que possible. Bien que des fois je le faisais et heu enfin, c'était pas toujours facile, dans le sens où j'avais des projets qui étaient pas finis, et du coup, fallait travailler à la maison. Des fois, on se connectait même à 4, à 5 pour terminer des projets, alors qu'il était 22:00-23:00.
Ouais. Ouais. Oui, oui. Oui, oui j'ai ouais. Mmh mh. Ouais. Des fois c'est compliqué, mais c'est compliqué de laisser, heu, le truc, genre, heu, s enfin, tu sais que tu as un truc qui est sur le feu, et genre tu dois partir, heu, là comme ça, enfin, parce que c'est la fin de ta journée, tu vois? Sauf que, bah c'est embêtant, parce que quand tu es dans le truc, heu, tu as envie de rester dans le truc aussi, parfois.
Pas fini, ouais. Exactement! Tout à fait, sachant que quand tu partes, tu es déconnecté
Mmh. Ouais.
et il te faut quan et quand tu vas rebosser sur le même projet, il te faut un peu de temps pour te reconnecter au projet.
C'est ça, exactement. Bah pour te reconcentrer sur le sujet pour, heu, remettre, heu, là où t'étais rendu, te remettre dedans et cetera, heu, c'est sûr que ça prend un petit moment, donc heu
Mmh, exactement. Mais, heu, mais après, heu, là j'y arrive bien dans le sens où je bah, déjà, je vais consacrer un nombre d'heures au travail et après, je vais consacrer un nombre d'heures aussi à ma vie perso quoi et donc là, il y a pas de souci.
Mmh. Ouais. Bien sûr, ouais ouais, faut savoir, heu, mmh faut organiser quand même. Enfin, faut savoir s'organiser correctement et ne pas se laisser, hem, tenter par, heu, vouloir, heu, bosser au maximum pour, heu, pour améliorer au maximum ce que tu veux faire. Des fois faut savoir faire des pauses parce que, hem, il n'y a pas mieux pour s'améliorer que de faire une petite pause de temps en temps.
Tout à fait. Exactement, des fois il y a des pauses qui s'imposent.
Mmh mh. Ah bah, oui oui clairement, heu, non mais t'es plus productif, heu, plutôt que de rester, heu, 100 % dans ton truc sans sans te reposer quoi.
Ouais, mais par con de ce côté-là, il y a un truc que je vais jamais comprendre, c'est vraiment ceux qui enfin, vraiment, les milliardaires qui vont dormir 3 heures ou même 4 heures par nuit. Mais tu vois qu'ils sont, heu enfin, on dirait qu'ils ont pas de problème quoi.
Ouais. Heu, ouais, ouais, moi je comprends pas trop, je vais pas te mentir. Je pense que franchement, heu
Parce que moi, je dors 3 heures et je vais travailler et je ressemble à un zombie quoi.
Non mais ils prennent des trucs, c'est pas possible, hein. <chuckles> Ils ont un s un secret qu'on connaît pas ou alors qu'on peut soupçonner et qui est pas très légal, je sais pas, mais il y a un truc, il y a un truc, c'est pas possible. <chuckles>
Ouais sûr. Tout à fait.
Je veux dire que ça reste des humains, hein.
Ouais, parce que pour moi, c'est pas possible.
Bah, oui oui, non mais on est d'accord. Même moi, heu, il y a une période, tu vois, je je dormais pas beaucoup et tout parce qu'en fait, heu, bah, vu que je travaillais, heu, un certain nombre d'heures par heu, dans la journée, tu vois? Bah, le reste du temps, je voulais avoir ce temps pour moi et du coup je je rongeais sur mon sommeil, en fait.
Ouais. Ah, d'accord.
Un peu le «revenge bedtime» heu
Des fois, tu es un peu obligé.
Des fois, tu es un peu obligé, on est d'accord. Si tu veux atteindre certains objectifs personnels, des fois, tu es un peu obligé de, rogner sur, heu, ton sommeil en fait.
Exactement.
Mmh mh. C'est
Bien que ça dégrade un peu la santé.
Voilà, c'est ça. C'est c'est pas très bien sur le long terme. Je pense que sur le court terme en vrai, tu vois, moi, je le fais des fois sur le court terme, genre, heu, je vais, heu, je sais pas, genre, je vais me dire: «OK, c'est pas grave cette nuit, je dors 5 heures» mais, heu, je sais que je vais faire ça par exemple que cette semaine, tu vois? Et je sais que cette semaine oui ça va me crever. Mais, heu, après je pourrais me reposer, puisque je sais pourquoi je le fais. C'est aussi pour ça, enfin
OK. Ouais. Oui, tout à fait.
je trouve heu, d'ailleurs heu ouais.
Bah, moi aussi, ça m'est arrivé plein de fois, et même quand je faisais, heu, enfin, quand j'étais en bachelor aussi. Parce que des fois, on avait des projets, fallait absolument les terminer parce que la soutenance heu, je me rappelle, il y en avait même un projet où la soutenance était demain, et heu, avant, comment dire? Enfin, le jeudi soir, c'était pas terminé quoi, et du coup, on est resté jusqu'à 2:00 du mat pour le finir
N ouais. Bah oui. Ouais, d'accord, OK. Ouais. Bah après, heu, ça, ça m'est arrivé plein de fois pendant mes études.
sachant qu'il fallait qu'on se rende sur place à 8:00 aussi.
Ouais, bah et je vais pas te mentir, moi, heu, pendant mes études, c'était quasiment tout le temps ça, hein, en, heu
Ah, ouais?
ment ouais, ouais. On travaillait toujours, heu, beaucoup. Enfin, on restait, surtout quand la deadline arrivait. Pour autant, ça voulait pas dire qu'on était en retard, tu vois? Mais, heu, étrangement, à chaque fois que la la deadline arrivait, on restait beaucoup plus. Enfin, on bossait tard et tout, heu, vraiment heu
Ouais. OK.
Donc heu, bon. Je m'en rappelle, heu, enfin, on se faisait virer par notre école parce qu'on restait trop longtemps dans les dans les salles, tu vois?
Ouais.
Parce que ça allait fermer. Donc heu <chuckles>
C'est c'est typique des écoles privées ça.
Heu, ouais, ouais. <chuckles> Donc heu, bon.
Parce que, tu vois, j'ai un cousin qui fait les mêmes études que moi, enfin, pas exactement les mêmes, mais il est dans l'informatique aussi et heu, ouais, tout à fait et en fait, lui, heu, c'est un peu différent. Dans le sens où c'est une école privée, mais ils ont quand même le droit de rester. Sachant que lui, des fois, il termine à 22:00-23:00.
Ouais. Ouais, c'est le même genre. Mmh mh. Ouais ben n Ouais, nous aussi, c'était un peu comme ça. Heu, bah, par exemple, quand j'étais en prépa, heu, je pouvais rester jusqu'à 23:00. Mais, heu, après là quand j'étais, heu, en cycle ingénieur, c'était un petit peu différent, heu, ça dépendait des des jours, heu, déjà rester après 18:00, bon 18:00, c'était on pouvait finir jusqu'à 18:00, donc forcément, voilà. Mais ouais, rester après 18:30 et tout, heu, c'était pas toujours, heu, c'était pas tous les jours qu'on pouvait le faire, mais c'est déjà arrivé qu'on reste jusqu'à 20:00, voire plus, hein.
Ouais. OK. Mais, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu es allée à la fac?
Donc, heu ouais? Non. Non, non, moi j'étais qu'en école.
Ah d'accord. Parce que j'ai demandé à c'est quoi, heu, c'est quoi la différence entre ambiance fac et q ambiance école privée?
J'ai pas du tout été à la fac. Je sais pas du tout te dire enfin. Après j'ai eu des échos de d'amis, tu vois? Mais, heu, je pense qu'entre ce que j'entends et ce enfin, ce que moi j'aurais vécu, heu, c'est totalement différent, quoi.
OK.
Je pense que tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas trop, heu, différencier enfin, ouais, c'est un peu compliqué de faire la part des choses.
Oui, j'imagine bien. Ouais. Parce que là, en fait, je je m'inquiète un peu, dans le sens où j'ai jamais été à la fac. J'ai faite que des écoles privées. Et là, en septembre, je vais rentrer à la fac pour mon Master.
Ouais. OK. Ouais. Après la fac, c'est bien enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est bien plus, heu, «permissif» entre guillemets, enfin, c'est vraiment «débrouille toi», hein. Il y a personne qui va t'accompagner, heu, c'est en gros, si tu es volontaire et tout, heu, tu vas vers les professeurs et cetera bah, en fait, c'est à toi de faire tout en fait, tu vois? C'est à toi de faire le pas prof, c'est à toi de d'aller en cours, personne «t'oblige» entre guillemets à aller en cours, sauf hem
Oui, oui. Ah OK. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, aussi.
Bah ça dépend des cours, enfin, je crois pour les cours magistraux, heu ils font pas trop l'appel. Après ça dépend aussi des profs, hein. Mais, heu, par exemple pour, heu, les TD, heu, ce genre de trucs-là, je crois qu'ils font l'appel.
Ouais. OK.
Donc hem, ça ça dépend, mais ouais, en tout cas, je sais qu'il y a plein de personnes que je connais qui sont allées à la fac et ils me disaient: «Oh bah, je vais pas en cours, heu, j'ai la flemme». Heu, d'accord, OK, trop bizarre. Moi, je vais pas en cours, je me fais franchement, c'est limite si j'ai des heures de colle comme au collège, quoi. Donc heu, enfin, limite, hein, mais mais c'était un peu ça, quoi, enfin.
<chuckles> Eh bah Ben, oui, c'est une école privée. Bah, une fois, j'étais en retard de 5 minutes, ils m'ont pas laissé entrer.
N ouais. Ah oui, non, mais moi aussi, c'était ça, hein. C'était: «Si vous êtes en retard, on vous laisse pas rentrer, peu importe le la raison, heu, de votre retard, hein». C'est
Ouais.
Donc, c'est pas la même ambiance. Je pense que, ouais, la fac c'est un peu plus permissif, un peu plus, hem
Bon.
bah, pas laxi c'est, ouais, p c'est, je dirais, presque laxiste, même si j'aime pas trop ce mot parce que c'est un peu péjoratif, mais en même temps, heu, c'est la vérité, c'est chacun fait sa vie, tu vois?
C'est un peu plus light, en fait. Ah oui, bah, oui. <chuckles>
Donc heu, donc si tu as des bonnes, heu, des habitudes saines, heu, de travail, heu, il y a pas de raison, hein, ça va bien se passer.
OK, bah, d'un côté, ça me rassure. <chuckles>
Mouais, non, mais t'inquiète. Bah, après je
Parce que là, c'est les infos que tu viens de me confirmer, parce que c'est exactement ce qu'on m'a dit.
N ouais, bah, encore une fois, tu vois, je te dis ça parce que c'est les, mmh c'est moi, ce que je sais par rapport à plein de potes qui sont allés à la fac. Mais, moi, je l'ai pas vécu donc je peux pas te donner mon ressenti. Après, heu, enfin, c'est un peu ce que j'ai vu et c'est un peu partout pareil, hein, heu
OK.
Donc, heu, normalement, il y a pas de tu devrais pas trop t'inquiéter. Je te je te dis tant que tu es responsable, en fait franchement, heu, tu as pas trop à t'en faire.
Ah, bah, c'est ce que j'ai cru comprendre. Bon de de ton retour.
Ouais, donc non Ouais bah écoute, heu, tu verras hein. <laughs>
Mouais. <chuckles>
Non, mais ça se passera bien, il y a pas de raison de toute façon.
Ouais. Mais est-ce que tu as des techniques toi pour, heu, séparer justement ta vie pro et ta vie perso? Des techniques un peu spéciales?
Ben hem heu, f en vrai, je dirais déjà un peu comme toi, tu sais, de pas «ramener, heu, le le pro, heu, chez toi» quoi, entre guillemets, heu, bon après tout dépend aussi du format, parce que si tu es en télétravail, c'est sûr que c'est pas forcément évident de de couper réellement, tu vois? Heu, vu que ton lieu de travail, c'est c'est ton lieu de vie aussi. Donc, heu, si tu as la possibilité d'avoir une pièce exprès pour ça, j'ai envie de te dire, bah, tant mieux, enfin, c'est ce qui est recommandé. Après, heu, je pense que c'est surtout dans la tête hein, puisqu'une pièce ou pas, heu, ça va pas changer si tu ouvres la porte, heu, enfin, je veux dire, c'est dans ta tête si tu as envie d'ouvrir la porte, tu l'ouvriras. Donc, heu, que ton PC, il soit à côté de ton lit ou dans une autre pièce, franchement, c'est je suis pas sûre que ce soit si différent que ça du moment que la séparation est bien dans ta tête.
Ouais. Oui. Mmh. Exactement. Tout à fait. Non, il y a pas de différence. <chuckles> Ça, je peux te l'assurer.
Mouais donc, heu, donc voilà. Après non sinon, moi en vrai, ce que je fais, c'est que vraiment alors, ça peut paraître un peu bizarre, hein. Mais, heu, je trouve qu'au travail déjà, tu as ta personnalité du travail et tu as ta personnalité de toi, qui tu es en dehors, tu vois?
OK.
Déjà rien que ça, pour moi, c'est un peu, heu, une façon de séparer les 2. Et hem je me dis ouais.
OK. Bah, d'un côté tu as raison Tu as raison dans le sens où il y a des choses, il y a des comportements que tu peux pas te permettre au travail.
Oui, voilà.
Bah, tu peux pas trop te lâcher, en fait.
Bah, c'est ça, il faut rester, heu, en fait, il faut être un peu dans la case, tu vois?
Ouais, bah, heu, bah, faut rester professionnel.
Donc heu, oui, mais tu sais, c'est même au-delà de ça, heu, c'est, mmh, normalement, il y a des choses, tu devrais pas forcément être jugé ou tu devrais pas forcément, tu vois? Heu, avoir à te cacher de certaines choses au travail, mais heu, au-delà du fait d'être professionnel, tu sais, tu as certaines choses où vaut mieux pas trop parler sur ta vie, en fait parce que tu vois? En fait, moi, c'est ça. Au travail, je reste très, hem, limite secrète, en fait, sur ma vie perso, tu vois? Je
Exactement. Bah, d'un côté, c'est bien.
Oui, mais parce que tu vois, je trouve que ça a pas d'intérêt de partager avec ces gens-là. Enfin tu peux te faire des amis au boulot, mais il faut vraiment être très, hem, prudent déjà.
Ouais et sélectif aussi. Bien que ça peut paraître un peu prétentieux.
Mmh. Ouais, non, mais c'est ça, mais oui, tu as raison. Tu as tout à fait raison et hem et oui, après, heu, tu vois, je dirais une fois que tu es à la maison, il y a un truc que les gens ils font parce que ça leur fait du bien, tu vois? C'est de parler de leur journée de travail avec, je sais pas, leur conjoint ou quoi donc je peux comprendre, mais hem, faut pas non plus que ça te fasse ressasser, heu, tous les mauvais trucs qui t'ont mis de mauvaise humeur et qu'en gros, ça te mette aussi de mauvaise humeur chez toi, tu vois?
Ouais. Ouais, bah, exactement. C'est comme si tu les ramenais chez toi.
Ouais. Donc je pense qu'il faut laisser cette mauvaise énergie. Genre, si tu as passé tu as passé une mauvaise journée au travail, ça peut arriver, hem, moi, je me dis: «Ça va te drainer ton énergie et tout, enfin, ça va te mettre dans un mauvais mood» et cetera et le truc c'est voilà et le truc c'est tu laisses ton énergie un peu mauvaise au travail, genre, tu tu l'oublies. Là, tu rentres chez toi, tu es plus au boulot donc tu as plus besoin de t'énerver, tu vas t'énerver contre rien.
Exactement. Ouais. Exactement.
Juste, tu peux en parler, mais en fait, faut que tu arrives à mettre comme une barrière entre, hem, le fait de l'avoir vécu au boulot, que ça soit difficile, heu, tu es sous pression, je sais pas, enfin, X trucs, tu vois? Et hem, le truc de dire, par exemple, tu racontes, heu, à ton conjoint ou ta conjointe, heu, tu vas lui dire: «Ah! C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, j'ai eu une journée difficile, il y a eu ça, ça, ça, mais bon, heu, c'est pas grave, demain ça ira mieux», quoi, tu vois? Enfin tu, mmh, tu es comme spectateur un peu de ce qui s'est passé, tu tu le vis pas de nouveau au tra heu, à la maison.
Bah, des fois, ça peut être très compliqué quand même de faire la part des choses et de mettre tes sentiments de côté.
Ah oui, oui! Heu je suis je te je te je suis d'accord, hein. Mmh. Mais heu, mais ouais, je pense.
Mais heu, mais oui, c'est un bon moyen de enfin, de pas ramener ta frustration du travail à la maison. Ce qui peut affecter aussi ton ou ta partenaire.
Ouais, c'est ça! Bien sûr, mais ça peut affecter tellement de choses en fait de ta vie, heu, personnelle, donc heu, ouais, non, heu, je sais pas si tu as tu as déjà eu une situation comme ça, justement, enfin, une situation, peut-être une période où justement, heu, tu trouvais que, mmh, ta vie pro ou tes études, heu, prenait un peu trop le dessus sur ta vie perso ou pas?
Heu, oui, ça a été le cas quand je enfin, quand je faisais mes études parce que, on a eu des p heu, alors, faut savoir qu'on faisait des projets en groupe en groupe de de 4 de 3 et avant, on a eu un projet qui était assez compliqué et on avait 1 personne dans dans le groupe qui bossait pas.
Mouais. Ouais. Ouais. Ah mince! Ouais, bah de toute façon, il y en a toujours un hein!
Oui et là, en fait, ça m'avait énervé à un point, mais j'étais vraiment énervé quoi! Je suis pas quelqu'un de violent ou quoi et heu, bah j'étais je l'étais toujours pas quand celui d m'a énervé, mais j'étais pas content quoi, j'étais pas bien.
Donc heu <chuckles> Mouais. Ouais. Ouais, bah oui, bien sûr.
Et en fait, il s'est connecté. Alors, le jeudi soir, heu, le projet était pas fini. Vendredi soir, on avait une soutenance. Ah bah jeudi soir, il se connecte pendant 20 minutes et il se barre.
Ouais. D'accord. OK.
20 minutes chrono, quoi. Il fait rien du tout, il papote un peu. Ah oui, oui.
Ouais, donc là, c'était vraiment un manque de respect. Mmh. Ouais.
Et en fait, on a eu un 2e projet avec lui, il a refait ça, on a effacé son nom.
Ouais.
Il a dit «oui», il a été pénalisé.
Ah mais, de toute façon, heu enfin, il y a un moment, tu vois, heu, quelqu'un qui travaille pas, c'est sûr que c'est hyper énervant, hein. Heu, c'est clair que Mmh mh.
Ah oui, oui! Parce que, bah, ce qui ce que lui, il devait faire, on va le faire à sa place et ensuite, il va avoir une bonne note parce que nous, on a bossé pour lui, quoi.
Mmh. Ouais, non, mais c'est ça, hein. Et c'est très frustrant. Moi, je sais que ça m'était arrivé aussi, heu, pour, heu, les projets de groupe, et tout. Hem, justement, c'est hyper frustrant quand tu es, heu, dans un groupe où il y en gros, il y en a 1 qui qui fait rien. Voire, heu, pire: heu, tu es dans un groupe où il y a 3-4 personnes, et il y a que toi qui fais.
Ouais, bah, oui.
Ça, c'est vraiment heu c''est tellement, comment dire, heu? C'est frustrant parce que tu sais que toi, tu vas bien faire les choses et tout. En fait, la personne qui bosse pas, ou les personnes qui bossent pas, ils vont avoir la même note que toi alors qu'au final, heu, ils ont rien fait, tu vois? C'est toi qui leur donne la bonne note.
Ouais. Ils auraient rien fait, quoi. Exactement.
Mmh. Bon, après, voilà, hein.
Mais, heu, mais ouais, c'est pour ça que j'aimais pas quand t quand les groupes étaient, heu, déjà faits, par l'école.
Mouais. Ouais, tu préférais choisir, heu, les personnes avec qui tu te mets, parce que tu sais qu'elles bossent bien, quoi.
Ouais, exactement, ou des personnes avec qui tu t'entends bien, aussi.
Mmh. Bah, oui. Ouais, c'est ça. Bah, après c'est ça, c'est difficile parce que, des fois, des gens avec qui tu t'entends bien, c'est pas des bosseurs. Ça veut pas dire que c'est des gens méchants, tu vois? Mais heu, des fois, tu sais qu'avec eux, heu, tu vas tu vas pas avoir une bonne note parce qu'ils vont rien faire, quoi. Donc il faut aussi faire la part des choses sur ça, je pense. Ouais. Faut faut être un assez vigilant, heu, sur ça, je pense.
Oui. Mmh. C'est pas trop clair. Ouais, ouais, bah, ça arrive aussi. Mouais.